Так, в будущем очень интересно. Не знаю, я вот всё пытаюсь попробовать устрицы, <laughs> но у меня почему-то никак не получается. А, ну вот почему-то психологический барьер. Я не могу, я вот сколько раз приходила в ресторан и вот у меня друзья, э, много едят их, а я вот прям беру в руки, понюхаю, посмотрю, я никак не могу вот, э, совладать с собой, скажем так, и попробовать.
А что мешает? Ну, а в смысле, ты как бы не можешь ее извлечь оттуда или что?
Нет, я не могу вот представить, что вот это вот, э, живое существо, которое какое-то скользкое и липкое, и, вообще, похоже на непонятно что, э, как вообще его можно положить в рот. Хотя многие говорят, что это очень потрясающе вкусно и очень полезно и и все едят и ты попробуй.
Ага. А с морепродуктами, как обстоит вопрос? Морепродукты вроде не особо отличаются от устриц, нет? Всякие мидии.
Ну, вот морепродукты, из морепродуктов я вот мидии могу там, м, когда-никогда попробовать, но я больше всего предпочитаю рыбу и креветки, остальное я как-то вот обхожу стороной, потому что как-то вот. Ну, вот знаешь, я могу как бы там попробовать кусочек, если мне говорят: "Вот, ну попробуй, это очень вкусно, попробуй." Могу там кусочек съесть. Но сказать, что я прям любитель- этого нет. Всё-таки, если будет выбор, э, между креветкой например и осьминогом, я выберу креветку.
То есть осьминогов осьминогов ты ты не предпочитаешь? М.
Вот.
Понятно, понятно. Ну, замечательно, здорово. Спасибо большое, что так подробно рассказала, описала все вот вопросы, связанные с да, да, с этой, с гастрономической частью жизни. Очень интересен был твой рассказ именно про то, как это было у тебя в детстве. Спасибо.
Да. Мгм. Да, спасибо и тебе. <chuckles> Мгм. Да. Мгм. Да-да. Да, спасибо и тебе. Мне тоже было очень интересно поговорить. Пока-пока.

А, можно и руками, но, знаешь, вот когда он измельчается, например, в блендере или в мясорубке, вот часть лука измельчается настолько мелко, что он просто вот пускает большое количество сока.
Мгм. Понятно.
И вот за счет этого да, вот котлеты получаются сочными и вкусными. И, кстати, хочу заметить, что я никогда не покупаю готовый фарш, я покупаю мясо. Вот. И либо готовлю фарш сама, либо вот именно в мясном магазине прошу, чтобы мне с тут же при мне его, а, перемололи на фарш. Вот. Это вот такой, наверно, секрет. Да, у меня всегда так бабушка тоже делала.
Мгм. Понятно понятно. А мясорубка у тебя какая электрическая или вот такая шс с ручкой, где нужно крутить?
Да, электрическая. Ой, когда-то была и такая. У меня сын, кстати, до сих пор говорит: "Ой, мама, я прям вот так бы сейчас покрутил бы, я так люблю". Я говорю: "Да ну, нет, ты что?" Это уже какой-то прошлый век, конечно. А, вот, мясорубка электрическая намного удобнее, конечно, вот и быстрее, и перемалывает лучше. Поэтому всё-таки я предпочитаю электрическую. Вот.
Понятно. Мгм. Понятно понятно, здорово. Хорошо. А что-нибудь из десертов можешь вспомнить, что бы тебе напоминало детство?
Так, десерты десерты. Ну, вот бабушка у меня и мама очень часто готовили желе. Я очень любила желе. Вот, э. Причем желе мы готовили очень часто такое полосатое, разноцветное. То есть заливался 1 слой желе, например, какое-нибудь лимонное, он застывал, потом мы сверху наливали еще следующий слой, допустим, там, клубничное, получалось розовое. Да, это было очень вкусно. И я всегда очень любила и с нетерпением ждала, когда же оно застынет в холодильнике. <chuckles> Вот. Хотелось поскорее попробовать.
Мгм. Мгм. Понятно. Понятно понятно. Мгм. То есть ты уже с с спешила спешила его попробовать.
Конечно, ну, как все дети, да, хотят вот побыстрее побыстрее, вот. Это было очень вкусно, я помню. И сейчас, кстати, мы тоже иногда готовим желе. Вот. И это было, да, здорово.
Мгм. Мгм. А вот если выезжать на природу, что бы ты посоветовала запланировать там приготовить или с собой взять?

Всегда делаю только на молоке. Я люблю очень на молоке, чтобы она была такая вот, а, не сильно густая, не сильно жидкая, сладенькая такая вот и обязательно со сливочным маслом. Ну, и, конечно, обязательное условие так.
А какие-нибудь еще пробовала, а, основы выбирать? Например, вот рисовое молоко существует и разные другие варианты?
Ой, нет, вот кстати рисовое молоко я не пробовала, нет. Я знаю, что есть разные всякие это, но всё-таки вот мы готовим традиционную кашу и уже там вот, по желанию, добавляем туда какие-то вот, э, добавки, скажем так, вот. Ну, а так вот
Понятно, понятно. А вы, значит, завтракаете это просто каша или это каша с бутербродами, с чаем? С чем?
Ой, бывает по-разному, конечно, бывает по-разному. Но в детстве вот, я помню, это именно была вот просто каша, вот. И, конечно, еще были какие-нибудь, э, блинчики, например, оладьи. Вот. Эм. Поэтому, вот, тоже это воспоминания из детства. И, кстати, вот, рецепт блинчиков в мне передался от бабушки, и я до сих пор их так и готовлю, как готовила моя бабушка. Это тоже вот блюдо из детства. Мгм.
М. Мгм. Здорово. Мгм. Замечательно. Замечательно. Ну, хорошо, смотри. М мы поговорили насчёт завтрака. Есть ли похожие варианты, только уже для обеда и ужина?
Так.